OK, bah, je verrai ça. Andor, tu me dis? Bon j'ai plus Disney+ mais
Ouais. Mmh, d'accord, OK.
Je verrai. Je verrai. De toute façon j'ai l'intention de le reprendre dans quelque temps. Là pour le moment je suis plus Disney heu, Netflix.
OK. Oh, Obi Wan Kenobi, qu'est-ce que c'était nul, mon dieu!
Mais moi je je Ah c'était nul? <chuckles> Ah d'accord.
Ah, ouais non mais, c'est c
Parce que celui-là j'avais
Tu l'avais vu, ça?
Bah, non parce que, heu, justement, j'avais l'intention de le voir, j'allais reprendre, heu, Disney+. Ah d'accord, OK, bon. <chuckles>
Ah, oui, d'accord. Ah, bah le vois pas. Ah, ouais non, non, le vois pas, c'est nul!
À ce point-là?
c Ah, oui, oui! Les personnages ils sont bêtes comme du foin, heu, ils essayent de mettre du rigolo partout alors que ça n'a rien à faire là.
OK. Bah, heu, dans l'univers Star Wars, heu, c'est pas ps c'est pas comique, l'univers Star Wars, je vois pas l'intérêt de enfin.
C'est non, c'est c'est vraiment pas bon. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Bah le problème c'est que la moitié des personnages ils veulent être rigolos.
OK, donc inutile.
C'est ça marche pas, les mecs, <chuckles> donc inutile.
Bah dé bah déjà, dans l'univers Star Wars, je me souviens plus exactement, mais dans les films, les les rares personnages comiques ils ils fonctionnaient pas.
Bah et
C'est-à-dire, je me souviens de du gars avec les longues oreilles là, je me souviens plus.
Bah, c'est le seul, en fait. Jar Jar Bing.
Ouais et c ouais, et c'était pas ouf, <chuckles> c'était pas top.
Tu sais, tu as, en en gros tu as Han So Han Solo il est comique aussi, mais c'est pas comique en mode, heu: «Ah ah ah, je m'éclate de rire», en fait. Tu sais c'est des petites piques, c'est des petites phrases.
Non c'est juste qu'il est, hem, ironique, il est sarcastique, le personnage, il est charismatique, quoi.
C'est ça, ironique, sarcastique, ouais. Voilà, il est charismatique. Là c là c'est pas le cas, les personnages sont absolument pas charismatiques, ils sont juste pas bons.
Donc, heu De toute façon j'ai pas trop aimé les 3 derniers, hein, dans tous les cas, les 3 derniers films.
Bah c'est quand même dommage que tu aies vu les 3 derniers films et que tu aies pas vu, heu, Rogue One, en fait. Parce que, genre, c'est le meilleur film Star Wars qu'ils ont sorti Disney, et de très, très loin.
Ah ouais? OK. Bon, bah je verrai ça. Rogue One? OK. Je tenterai.
Ouais, bah, Rogue One, il doit y être aussi du coup sur Disney+ vu que c'est un un Disney.
Oui, je pense qu'il y a un peu tout. Mais, heu, pour Disney+, heu
Non, mais ouais non Rogue One, très bon film.